<clears throat>
Eee, hobilerin var mıdır? Yani, bir bir haftanın kaç gününü ya da kaç saatini hobilerine ayırırsın eğer varsa?
Emm, evet, var. Hani, eee, günlük yaptığım hobilerim var. Eee, haftanın, işte, 3-4 günü yapabildiğim hobilerim var. Bir de, böyle, senede, hani, eee, sadece 1-2 kere yapabildiğim hobilerim oluyor aynı zamanda. Eee, insanların çok faz çok fazla hobisi olmasını seviyorum. Evet.
I hı. Hı hı. A! Çok güzel. Senede bir iki Hı hı. Senede 1-2 yapabiliyorum dediğin şeyler, böyle, atıyorum, kayak gibi o ka kar her zaman olmuyor ve yapmak pek mümkün olmuyor. Onun gibi hobiler mi? Onları biraz detaylandırabilir misin?
<chuckles> Tabii ki. Eee, 1'incisi kayaktı bahsederken. Eee, burada 2'nci yaptığım, eee, dalış var. Eee, yine sezonluk bir aktivite oluyor. Evet. Eee, 3’üncü olarak da, yani, senede 1 kere yapabiliyorum bunu. O da, eee, serbest atlama. Eee, yani, aslında yamaç paraşütü gibi ama, hani, bir, eee, uçaktan atladığımız aktivite. Onu da yapmayı çok seviyorum. Evet.
Hıı. A! Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hıı. O! Çok güzel. Bayağı güzel. Gerçekten farklıymış. Peki, "Bunların haricinde günde, işte, haftada 3-4 gün yaptığım günlük o olarak yaptığım hobilerim de var." dedin. Onları da sıralayabilir misin? Biraz daha açabilir misin onları?
Hı hı. Tabii ki. Haftada 3-4 yaptıklarım da genelde spora gitmek oluyor bu. Eee, 2'nci olarak müzikle çok fazla ilgileniyorum. Bir müzik üretmeye çalışıyorum aynı zamanda ya da, işte, çalmayı seviyorum.
Hı hı. Çok güzel.

Çok iyi. Peki, o anıyı bize biraz daha anlatabilir misin, yani? Önce bir hobiyle başlayalım istersen hatta. O hobiye nasıl başladın? Hani, eee, biri mi seni teşvik etti yoksa sen mi görüp başlamak istedin? Aaa, kendin mi araştırdın? Nasıl başladın dalışa?
Hı hı. Eee, şu şekilde oldu: Eee, o zamanlar Türkiye'de yaşıyordum, on iki ya da 13 yaşlarında olmam lazım. Eee, bab
Hı hı. Ge küçüksün de aslında.
Evet, evet, çok küçük yaşta başlamıştım. Babamın çok yakın bir arkadaşı bu sporla ilgileniyordu. Ben de o ilgileniyor çok fazla ilgilenmeye başlamıştım açıkçası. Eee
Hı Hı hı. Çok güzel. Peki, neredeydi Türkiye'de? Nerede yaptın, yani, dalışı? Hep aynı yerde mi yaptın?
Eee, is is Eee, İstanbul'da Türkiye Balık Adamlar Spor Kulübü diye bir kulüp vardı. Eee, o kulüpte başladım. Evet. Eee
Hımm. Çok güzel. Hı hı. Eee, sürekli de orada devam ettin sanırım.
Eee, yani, şu an hâlâ yapıyorum. Senede 1 kere bir dalış tatili ayarlamaya çalışıyorum kendime her seferinde. Hâlâ devam ettiğim bir şey. Eee, ondan sonra, hani, başladık, dı bir bayağı bir eğitim sürecinden geçtik. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ay ya da 4 ay boyunca, eee, za o zamanlar lisedeydim, lise sonrasında okuldan çıkıp akşam 5 ya da 6'da derslere başlıyordum. Eee, 2 saat ders alıyorduk.
Hı hı. Ay, çok güzel, çok güzel. Hı hı. Hı hı. A! O, ya b her gün mü oluyordu?
Eee, haftanın her yani, 5 günü oluyordu hafta içi. Eee, yani, yazılı yani, sözel eğitimden geçtikten sonra da, eee, pratik eğitimine başlamıştık. Orada da, eee, bu Balık Adamlar Spor Kulübü'nün havuzunda, eee, eğitim alıyorduk. Sonra da eğitim dalışlarına başlamıştık. Aslında uzun bir süreç geçirdik eğitim kısmıyla bu işte.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı.